อืม
น่าจะฟีลเหมือนว่าทำมา งานเยอะ แล้วก็แบบนั่ง ใช้ แบบนั่งเกินไป ตรงนี้ แล้วก็ไม่ค่อยได้ขยับตัวไงคะ ใช่
อืม เออ เออ แล้วถ้าเกิดแบบว่า อ่า ไปสปา ผ่อนคลาย แบบนั้นน่ะ คุณ คุณชอบไหม เออ ถ้าเป็น ฟีลแบบนั้น หรือว่ามีโอกาสได้ ก็ไม่ชอบเหมือนกัน ใช่ไหม?
โอ๊ย เราไม่ชอบค่ะ เราชอบ เราชอบนวดแผนไทยที่แบบ Hardcore ที่เขาแบบจับหักคอ หัก บิดตัว
รู้ว่าธรรมดา หัก ๆ ไปเลย เออ ๆ อ๋อ แบบนั้นโอเคกว่า
ใช่ เรารู้สึกว่าแบบมัน มัน มันปวดทรมานดีค่ะ เรารู้สึกมัน มันเบา เป็นไข้ขึ้นมา แล้วอีกวันหนึ่ง
เหรอครับ? ผม แต่ผมจะบอกว่า อ้าว มันก็ย้อนแย้งกับเรื่องออกกำลังดิ คุณ อันนี้คุณครอบแรง ๆ อะ แต่พอออกกำลังกายคุณบอกปวด เออ ใช่ไหมครับ?
มีแต่คนทำให้ไงคะ อันนั้นเราต้องไปทำเอง อันนี้มีแต่คนเขานวดให้
อ๋อ เออ ๆ ผม ผมแค่กำลัง ต ตั้งข้อสังเกต อ๋อ ถ้าเกิดมีคนทำให้ อันนั้นคือแบบ มันไม่ได้เป็นอะไร แต่ถ้าไปออกเอง มันก็ขี้เกียจใช่พะ ใช่เปล่า?
เออ อ ใช่ ใช่ค่ะ อาจจะ ป หาเป็นข้ออ้าง ให้มันดูดีขึ้นนิดหนึ่ง อาจจะไม่ว่าง ติดธุระสำคัญ เราก็จะเลื่อนไปเรื่อย ๆ ใช่เลย เราจะได้รู้สึกว่า เออ ดูดีขึ้น ไม่ได้ปฏิเสธว่า "ฉันขี้เกียจ" อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อือ ๆ ๆ เออ ๆ ๆ อือฮึ ๆ ครับผม โอเค
แต่ผล ก็คือเท่ากัน
ผลคือเท่ากันใช่ไหม? อะฮะ ๆ เออ
ใช่ค่ะ ใช่
เอ๊ะ แต่มันก็ นะ
เฮ้ย จะบอกว่า ค่ะ อ๋อ พอดีว่า จะเล่าว่าในช่วงตอนมหาลัยน่ะคะ เราเคยได้ลงแข่งวิ่งด้วยนะคะ
ครับผม อืม ๆ ๆ อ๋อ ครับผม เออ ๆ
ที่มันจะเป็นเหมือนเป็นวิ่งมาราธอนอะค่ะ 10 กิโล 25 กิโล ประมาณเนี้ย ที่เขาจะได้เหรียญ
โอ้โฮ เออ ๆ ๆ แล้วทำไมถึงไป? ด โอ้โฮ แต่แสดงว่าตอนนั้นมีไฟมาก ๆ เลย แบบประมาณนั้นใช่เปล่า?
ใช่ เรามีไฟแค่ ณ ช่วงนั้นน่ะ <chuckles> ใช่ค่ะ เหมือนเพื่อนหลอกลงชื่อไปด้วย เราก็เลยแบบจำเป็นจะต้องทำ แต่ตอนนั้นเราก็ชอบการวิ่งไปช่วงหนึ่งนะคะ แต่พอมันผ่านไปปุ๊บ มันก็รู้สึกมันกลับมาขี้เกียจเหมือนเดิม น่าจะมีไฟเป็นบางช่วง ถ้ามี เรามีเพื่อน หรือว่ามี เรามีอิเวนต์ เหตุการณ์ที่ทำให้ออกกำลังกายอะ เราว่าเราอาจจะกลับไปออกอีกก็ได้ แต่ตอนนี้มันยังไม่มีค่ะ
อ๋อ ครับ อ เออ เออ อ ยังไม่มี แค่ น แค่อาจจะเป็นช่วงเวลานั้นเนาะ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่มันยังไม่มีใช่ไหมครับ? ก็เลยแบบ ก็ยังเฉย ๆ อยู่ใช่เปล่า?